Kak, kita itu kan, eee, hidup di Indonesia itu penuh dengan apa ya, kayak banyak banget gitu lingkar-lingkar sosial yang kita punya gitu ya Kak. Nah, kadang-kadang di lingkar-lingkar itu kan kita semua, eee, di kayak ada apa ya, orang-orang itu mengharapkan sesuatu dari kita, jadi ada kayak ekspektasi, "Oh kalau ada di lingkar ini tuh kamu harus begini-begini," gitu ya. Nah Kakak pernah nggak sih mengalami kejadian seperti itu? Eee, terus apakah pernah, Kak? Kayak mengalami konflik dengan apa ya, mungkin <tsk> goal pribadi Kakak gitu, atau tujuan yang Kakak pengen gitu.
Ya. Iya iya. Iyap. Wah menarik banget nih pertanyaannya. Emang ya kalau yang namanya ekspektasi sosial itu apa ya, kadang bikin ini ya, beban gitu secara nggak langsung. Nah kalau aku pribadi ada tuh Kak, eee, pengalaman kayak gitu dan itu baru-baru ini terjadi sebenarnya. Jadi itu kan, aku itu lulusan S2 Kak. Wah, tahu sendirilah kalau lulusan S2 itu biasanya di sosial kita, itu kan pasti ekspektasinya udah setinggi apa tuh, setinggi langit gitu kan. Iya, jadi kayak kayak ap ini ya, kayak misal, kalau nggak kerja di perusahaan yang gede yang, atau mungkin BUMN, PNS atau apa pun itulah yang pekerja selesai gede itu pasti ya jadi dosen gitu. Jadi dosen apalagi orang-orang, eee, berpikirnya adalah ekspektasinya dosen yang di apa ya, entah di PTN atau di kampus-kampus yang memang bagus gitu kan. Nah itu sih ekspektasi-ekspektasi sosial yang selama ini atau yang, be eee, beberapa waktu belakangan ini aku alami Kak, gitu.
Mhm. Siap. Mhm. Iya. Heeh. Heeh, betul betul. <chuckles> Betul betul. Mhm. Iya. Mhm mhm, betul betul. Oh oke. Ya, nah, eee, terus apa sih yang Kakak rasakan dengan itu gitu Kak? Kan maksudnya, eee, pasti kayaknya kalau Kakak mungkin k harapannya seperti itu, belum tentu kan kita mengerjakan seperti yang diharapkan oleh orang banyak gitu Kak.
Bener. Bener, itu memang sebenernya aku pernah tuh Kak, ada di persimpangan dilema gitu. Jadi kayak antara ekspektasi atau justru, eee, apa ya tujuan pribadi atau mungkin bisa dibilang kayak nilai-nilai yang aku pegang gitu, atau hal-hal yang aku aku suka. Nah itu, eee, persimpangan dilemanya di situ. Jadi gini Kak, kalau buat aku nih, ternyata ekspektasi sosial itu, itu memang sangat berpengaruh ya dari cara berpikir dan lagi-lagi menentukan standar gitu. Jadi di dalam pikiranku tuh selalu aku bilang eh selalu aku punya stigma bahwa, "Sayang banget nih, masa aku punya gelar yang lumayan tinggi tapi aku cuma" dalam tanda kutip ya, "cuma kerjanya itu adalah hal yang yang mungkin bagi orang-orang nggak tinggi," gitu. Padahal sebenarnya nih, sebenarnya ya, yang namanya mengejar atau menempuh pendidikan yang tinggi, itu sebenarnya, eee, bukan berarti, eee, harus tujuannya itu ke karir, sebenarnya gitu Kak. Karena, eee, menempuh pendidikan tinggi itu kan tujuannya banyak hal, bisa memang untuk membentuk pola pikir dan banyak hal lah pokoknya dan dan memang, eee, aku S2 itu yang aku dapat banyak selain untuk tentang karir ya. Nah tapi karena ada ekspektasi sosial itu kan aku jadi jadi berpikirnya seperti itu, bahwa lulus S2 ya memang harus yang, "wow" gitu kan. Nah tapi Kak, ternyata tujuan pribadiku yang memang awalnya, awalnya itu aku memang ya kayak lah, eee, kayak, eee, apa ya, ada standar sedik eee, e efek dari ekspektasi orang gitu ya. Itu sekarang aku jadi berubah, Kak. Aku tuh jadi lebih mentingin kehidupan yang seimbang, damai, tenang, gitu. Itu sih yang, yang sekarang aku terapin gitu di hidupku dan memang, eee, dengan value atau nilai-nilai kayak gitu yang aku terapin di hidupku itu justru ngebuat aku jadi, mmm, apa ya, lebih berani gitu ya untuk ngambil keputusan yang cenderung beda nih dari orang lain, gitu sih.
Mhm. Heeh heeh. Iya, heeh heeh. Heeh, gimana tuh? Mhm. Mhm. Iya. Gimana, Kak? Iya iya. Iya betul. Heeh. Iya. Mhm. Oke. <coughs> Iya kebayang, Kak. Nah, Kak kalau yang gitu ya, yang sudah Kakak alamin kan jadi kayak keputusan yang Kakak ambil tuh kayak, akhirnya kayak, eee, bertolak belakang dengan, eee, kemampu apa ya, kemauan ekspektasi sosial tadi. Tapi maksudnya untuk Kakak sendiri itu sesuatu yang tepat, karena sesuai dengan nilai yang Kakak punya gitu ya?
Iya. Banget tuh. Iya, bener. Itu menurut aku adalah suatu yang tepat dan memang, eee, bikin aku lebih enjoy, lebih santai, lebih apa ya, lebih nikmati hidup aja gitu ternyata dengan dengan kayak gini tanpa, eee, memandang ekspektasi sosial gitu.
Hmm. Iya, mhm. Heeh. Nah Kak, aku yang penasaran adalah gini, eee, kadang-kadang kan kita melanjutkan pendidikan itu juga, eee, yang mendukung kan dari keluarga kan ya. Ada nggak sih kayak konflik juga dengan keluarga? Maksudnya keluarga sendiri juga pasti kan punya harapan nih kalau anaknya, eee, ada di level-level tertentu gitu ya, nah gimana Kakak menyikapi itu?
Betul. Bener. Yap. Iya. Oke, kalau konflik yang secara konflik panas gitu ya, itu emang nggak ada ya kebetulan, syukurnya itu nggak ada. Tapi aku di sini bisa baca, bisa lihat, dan bisa ngerasa bahwa memang orang tuaku, apalagi mamaku, wah itu ekspektasinya ke aku untuk jadi dosen apalagi dosen di di kampus yang terkenal gitu ya, itu tuh tinggi banget, Kak sampai sekarang. Bahkan dari jaman aku lulus S1 itu, karena lihat, eee, prestasiku secara akademik ya itu, eee, cukup mumpuni waktu itu. Jadi mamaku sendiri tuh kayak udah punya pikiran, udah naro ekspektasi gitu, ekspektasi yang tinggi ke aku sejak dari dulu, apalagi aku lulus S2 nih gitu. Nah untuk konflik yang kayak secara apa ya, secara panas atau secara iya terbuka, secara ya nampak gitu ya, itu memang nggak ada, Kak. Cuman, eee, apa ya, aku pelan-pelan aja sih masuknya masuknya tuh pelan-pelan. Kayak misal, aku kan sekarang kerja remote ya Kak ya, dan memang itu adalah hal yang sesuai nih, yang relevan sama apa yang memang aku butuhkan dan aku inginkan selama ini. Jadi, eee, dari situ aku masuknya pelan-pelan, kayak aku bilang nih ke orang tua bahwa di sini aku juga menghasilkan loh, dan ternyata tuh ya kerjanya ini banget lebih fleksibel. Dalam artian, eee, aku bisa memakai, kan kalo misalnya kerja kantoran gitu ya itu kan pasti terpatok sama jam, sama waktu, yang mana pagi itu, eee, menghindari macet jadi ya harus berangkat pagi-pagi. Nah kalau ini pagi-pagi aku bisa ngelakuin hal yang lain-lain tuh selain hal itu. Jadi, eee, dalam artian aku selalu menggambarkan bahwa hidupku ini lebih seimbang dan nggak bikin stres dan justru aku seneng gitu sih Kak. Itu sih mungkin yang selama ini aku tunjukan dan orang tuaku mungkin kalau untuk hal kayak gitu, karena mereka secara generasi beda ya gitu, kalau aku Gen Z, mereka masih yang kayak baby boomer gitu. Nah nah, karena karena dari kayak gitu tuh makanya ya Kak, mungkin mereka lebih berpatoknya ke hasil, maksudnya, eee, dengan cara aku buktiin nih, Karena apa? Karena kalau aku cuman ngasih gambaran, mungkin belum ada gambaran secara jelas tuh. Benar, karena kan mereka, eee, apa ya masih ikuti standar-standar yang, eee, apa ya bisa dibilang cenderung lebih konvensional gitu.
Heeh, heeh. Hmm. Oh. Mhm. Ya. Terbuka langsung. Iya. Oke. Oh. Berangkat lebih pagi. Oh. Iya, betul betul. Heeh heeh. We. Heeh, gak kebayang mereka ya, heeh heeh. Iya betul betul. Nah terus, eee, pertama kali nih Kak, eee, pasti kan adalah ya perbincangan tuh ke arah sana gitu ya, aku mau kerjanya remote. Nah, eee, itu, apakah dari mereka itu ada kayak apa ya, kayak kata-kata yang, eee, "Janganlah" atau apa gitu?
Yap. Oke, nah sebenarnya kalau untuk kerja remote sendiri, aku nggak pernah ngomong sih Kak, sebelumnya. Maksudnya kayak, "Aku mau kerja remote aja," nah itu enggak. Tapi memang itu kayak, berjalannya itu, eee, ini ya perlahan seiring berjalannya waktu gitu. Jadi misalnya kayak, mmm, dulu aku memang sempet tuh, Kak ngelamar-lamar jadi dosen, aku pernah coba pernah coba, ya udahlah coba peruntungan dulu nih di sini, gitu. Terus ngelamar di perusahaan yang besar gitu ya, yang rekrutmennya tuh benar-benar besar juga. Nah jadi, mmm, karena aku sambil nunggu kerjaan kan, makanya aku coba deh freelance dulu, waktu itu awalnya freelance, tapi kan makin ke sini ya syukurnya gitu dapat yang, eee full time gitu kan untuk kerja remote. Nah dulu itu, eee, aku nggak nggak langsung ngomong, "Aku mau remote," atau apa cuman karena dari yang awalnya freelance remote itu, nah itu ternyata aku menemukan, eee, kesenangan gitu ya, kenyamananku di situ. Nah dari situ ketika aku udah punya apa ya, kayak udah dibayar gitu ya, punya penghasilan barulah aku baru ngomong ke orang tua. Kayak "Kemarin, jadi tuh aku gini gini gini, aku kerja gini gini gini, nah ternyata dapet nih dan ternyata hasilnya gede," gitu aku bilang gitu. Nah mereka itu cuman kayak, ya eee, bersyukur gitu ya maksudnya kayak, "Wah syukurlah" paling nggak, mungkin bagi mereka aku udah menghasilkan sendiri gitu. Karena kan di dalam pikiran mereka bahkan sampai sekarang aku tuh kayak masih cari kerja, jadi kerja remote itu bukan kayak kerja menurut mereka gitu. Walaupun aku udah bilang aku berpenghasilan dan, dan sekarang kan remote-ku kan nggak yang freelance lagi gitu kan, tapi mereka masih belum bisa memahami itu. Jadi lebih ke membuktikan aja sih Kak, nanti, eee, makin lama makin lama gitu.
Oh. Iya. Mmm. Betul. Yang penting hasilnya ada gitu ya Kak berarti ke orang tua? Iya sih, eee, banyak yang hal yang apa ya, kayak orang tua kita itu, eee, kayak mengalami apa ya, kayak ya memang tadi Kakak bilang ya, eee, pikirannya tuh masih konvensional gitu ya, masih tu, eee, itulah. Jadi kayak, kalo kita nggak keluar itu, nggak kerja <chuckles> dianggapnya eee
Iya. Betul. Bener. Iya lagi, Kak.
<chuckles> Aku jadi kadang-kadang juga mengalami ya Kak, jadi cuma gini, eee, "Ya puji Tuhan ya nggak keluar," ada duit ya sebenarnya kan ya, uangnya yang dateng gitu kan, sebenarnya itu malah lebih enak gitu. Tapi, eee, tet buat mereka itu, eee, kerjalah itu keluar gitu, jangan di rumah aja, <laughs> ad
Oh, aku tuh iya, iy Iya bener. Iya mungkin gitu kali, ya mungkin ngiranya kayak pengangguran yang bener-bener pengangguran kalau cuma di rumah aja, padahal kan juga menghasilkan gitu. <chuckles>
Mhm. <laughs> Iya iya, iya iya. Memang kadang-kadang, eee, cara pikir itu yang agak susah. Cuman memang, eee, yang aku tangkap dari Kakak ke yang, eee, yang penting adalah pembuktian ya ke orang tua, kalau ada, eee, kita tuh dibayar untuk mengerjakan kayak gitu-gitu ya Kak ya. Nah terus
Aduh. Iya. Bener, bener. Oke sebener oke gimana, Kak? Oke, nggak, sebenarnya gini, kalau dari orang tuaku tuh bukan yang tipe, eee, lihat hasil dan tanpa tidak melihat proses gitu nggak, tapi dalam hal ini kan konteksnya beda ya Kak ya. Karena ya tadi mungkin karena, eee, beda generasi dan gapnya atau kesenjangan generasinya tuh cukup jauh ya gitu. Bedanya dua generasi dan mungkin mereka tuh mungkin, eee, belum secara visioner ya, belum bisa melihat. Ya mungkin mereka sadar bahwa sekarang perkembangan teknologi itu makin berkembang secara pesat. Tapi, untuk, gini, seiring dengan perkembangan teknologi itu kan kebiasaan dan juga metode orang dalam bekerja, itu kan berubah total apalagi semenjak covid kemarin tuh, yang mana ada yang hybrid, iya, ada yang hybrid, terus ada yang kerja full secara online, bener. Nah hal-hal kayak gitu kan dunia berubah, berubahnya itu termasuk total menurut aku ya. Nah itu adalah yang mereka belum bisa tahu mungkin ya, mungkin, eee, udah tahu tapi kayak, belum memahami bahwa ini adalah fenomena yang besar, yang memang udah apa ya, udah, eee, berdampak pada perubahan zaman itu gitu. Nah, eee, jadi makanya karena karena hal kayak gitu, aku memang, eee, apa ya, lebih memilih untuk, eee, ngasih daripada kayak mengedukasi terus gitu ya. Karena kan mereka mungkin belum ada gambaran dan bisa mempertahankan argumen mereka, jadi aku lebih ke kayak membuktikan aja dari hasil gitu.
Oh gimana? Kakak dulu aja. Heeh. Iya. Heeh. Nah setuju. Betul betul. Iya setuju banget itu, Kak. Heeh. Ada yang full remote ya. Kak, betul. Nah. Iya iya iya, setuju. Iya iya, setuju sih Kak. Jadi ada masa-masanya kayak yang akhirnya mereka tuh kalau orang tua aku juga aku mengal a aku juga mengalami seperti itu juga ya. Dia cuma begini, "Hah, emang kerjaan itu bisa mendatangkan duit? Maksudnya ka yang kamu kerjain ini bisa menghasilkan duit?" gitu jadi, kayak kayak karena ada di mungkin, di generasi yang sama gitu ya orang tua kita Kak. Jadi, "Loh, yakin nggak, ada duitnya? Nanti kapan?" Gitu, jadi maksudnya sebenarnya niatnya baik ya kalau aku bilang ya. Jadi kayak dia tuh nggak pengen anaknya juga menderita, kayak kerjanya tuh kosong gitu loh, nggak dibayar apa segala macam. Aku cuman gini, "Nggak"
Oh. Ya. Waduh! Sampai kayak gitu ya, Kak ya. <chuckles> Ya, bener. Iya sih. Bener. Bener. Iya sebenarnya itu sih ya. Cuman mereka mungkin, eee, apa ya, masih melihat cara untuk mendapatkan uang tuh dengan cara yang lebih konvensional itu tadi kali ya, gitu sih. Dan kalau aku lihat di sini, Kak, untuk perbedaan generasi kenapa aku bilang ada kesenjangan generasi di sini? Karena a yang aku rasain nih ya, yang aku amati itu bahwa, eee, kalau kan aku Gen Z gitu ya Kak ya, dan memang, eee, ada fenomena sekarang bahwa Gen Z itu kan cenderung pembangkang gitu, dalam artian pemberontaklah ya, bukan pembangkang, pemberontak. Jadi, pemberontak sistem, nye dalam artian Gen Z itu memang berusaha hidup sesuai apa yang mereka mau gitu. Nah sedangkan kalau kalau generasi ke atas nih, apalagi yang tadi baby boomer ya, itu mereka emang cenderung, eee, kalau aku lihat lebih apa ya, fokusnya itu pada ke validasi sosial Kak, gitu. Mungkin zaman dulu kali ya, kayak misal orang yang pakai jas, orang pakai kemeja itu dan kerja kantoran itu adalah ya yang terhormat kayak gitu ya. Memang bisa jadi iya juga, dan bahkan stigma itu kan sampai sekarang sebenarnya. Jadi hal-hal kayak gitu sih Kak yang mungkin jadi salah satu alasan kenapa, mmm, apa ya, ah, pemikiran gitu ya atau pola pikir orang tua, apalagi yang baby boomer dan generasi, eee, sebangsanya gitu, semacamnya itu, eee, segenerasinya itu punya pemikiran yang cenderung mirip gitu.
Iya. Iya. Iya, ya. Iya iya setuju sih, Kak. Nah kalau Kakak sendiri itu, eee, ada saran nggak, Kak? Maksudnya kan kalau kita kadang-kadang tuh, selalu nurutin ekspektasi sosial, kadang-kadang kan tadi mengalami masalah dengan pribadi juga gitu ya. Nah menurut Kakak gimana sih cara menyime menyeimbangkan itu gitu? Jadi dari tujuan pribadi kita sama ekspektasi sosialnya, terus kayak langkah-langkah apa sih yang meo mungkin bisa diterapkan gitu Kak?
Ya. Bener. Mas oke, nah memang sih, karena kan sebenernya gini, kalau aku pribadi lebih ke diri sendiri ya. Awalnya nih, eee, tujuan pribadi. Karena kan yang, yang ngalamin kita, yang ngerasain kita, yang nantinya mau mau, ya mau ngejalanin itu semua tuh ya kita gitu kan. Jadi pertama lebih ke tujuan pribadi dulu, tapi untuk ekspektasi sosial mungkin lebih ke ini aja sih ya Kak, gimana cara kita bisa berdampingan dengan itu. Jadi dengan cara saling menghargai sebetulnya untuk pikiran mereka seperti itu, ya udah biarlah pikiran mereka seperti itu, tapi ini adalah caraku untuk menjalani hidupku nih, kayak gini. Jadi lebih kayak gitu, nggak harus sebenarnya, semua ekspektasi orang tuh kita lakuin, kalau itu memang nggak sesuai sama nilainya kita. Jadi, sebenarnya, eee, lebih ke prinsip itu sih kalau aku sekarang ini ya Kak, gitu. Itu aja sih dari aku. <chuckles>
Jadi, eee, cari dulu yang kita mau dulu seperti apa, terus, eee, jadi jalanin dulu kalau memang itu, eee, itu ada stigma sosial yang melek melekat gitu ya. Nah itu urusan nanti gitu ya, di jalan kita coba secocokin, yang sejalannya gimana gitu ya, Kak ya?
Bener. Iya. Bener. Begitu, iya bener banget, Kak.
Mmm, seru banget, Kak. Makasih ya hari ini perbinca
I iya, makasih jug